Para sa akin kasi sulit na 'tong trabahong nakuha ko dahil nandito lang ako sa bahay. Ah, nagagamit ko yung yung kaalaman ko sa pag ah, a-assist ng mga customer ko at na kasama ko pa yung magulang ko. Kasi ka ngayon kasi meron siyang karamdaman, eh, kaya kumbaga mas kailangan ko na talagang mas mahalin 'tong trabaho ko ngayon dahil nga, ah, may mga bagay akong mga personal na bagay akong, ah, maraming iniintindi rin, ganoon.
Oo. Oo, tama. Oo. Ayun. Ah, okay. Oo. Personal. Sabagay totoo naman po 'yan. Ako sang-ayon ako sa inyo. Miski rin po sa 'kin 'yong parang sulit at tamang trabaho 'yong ganyan kiahit nasa bahay. Kasi po minsan, 'di ba po, oo 'yong 'yong oras kasi talaga, minsan ang hirap magkaroon na ng oras sa sarili kapag minsan 'pag sa labas ang trabaho po natin. Kasi miski sa pamilya minsan parang abutan mo po sila tulog na, ah, hindi mo na sila masyadong nakausap hindi po ngayon nasa bahay no ayan ang dami pong oras 'no, ang dami pong nagagawa. Tsaka pa iwas din po sa ganyan nagkakasakit, di ba po, nasa bahay lang. Yan tulad po na yun nga ayun nga po eh, nare-relax po kayo. Tsaka yung kasamahan po hindi wala po iintindihin na ano, di ba, <chuckles> at least pamilya po natin kasama natin. Yan, tulad po niyan, laki ng tulong po niyan, may sakit po yung nanay niyo, 'andiyan po kayo para mag-alaga, 'di ba. Kaya ayun din hindi po yung sulit para sa'kin, tas ang okay pa po yung ganyan pasahod no. Ayan napasarap yung kuwentuhan natin.
Oo. Mm. Mm. Oo, balanse, eh, balanse 'to para sa akin. Mm. Totoo naman. Mm. Mm. Mm. Mm. Totoo naman. Mm. Ay oo, naman, oo. Mm, nakakapagpahinga nga ako eh, mm. Mm. Mm, totoo. Mm. Mm. Totoo. Oo naman. Mm. Mm. Tama. <chuckles> Oo nga, eh, o. Maganda 'tong napag-usapan natin, maraming salamat sa oras mo ha.
Kaya nga po, eh. Salamat din po sa inyo at ayan makapagpahinga na din po. Ayan, paalam salamat
Oo. Sige. Sige maraming salamat at paalam.